بصراحة، يعني هي الموضوع الcosmetics والحاجات دي لأ، ما فكّرتش فيها قبل كده، لإن هي بعيدة شوية. أنا باشتغَل أكتر في المؤثِّرات البصَريَّة وفي الحاجات اللي هي ال ليها علاقة بالأفلام والمسلسلات وكده، بس يعني أنا اقدر اعمل، آه يعني أنا دي حتة برضه كنت بافكَّر فيها إن أنا ابدأ اشتغَل في الإعلَانات وكده، بس حاسس إن أنا ما عنديش الخبرة الكفاية، فهي الوقت موضوع برضه محتاج مُذاكرة أو كده. بس يعني هي فلوسها برضه بتبقى حلوة إن أنا اشتغَل في الإعلَانات، فأنا أظن برضه لو استثمرت في الموضوع ده شوية ممكن برضه يفيدني. بس برضه يعني التّردُّد عندي من إن أنا أستفِيد بالموضوع من ناحية الفلوس، والّا اشتغَل على حاجة وابدأ أمرّن نفسي في حاجة أنا ما عنديش فيها خبرة أوي. يمكن أنا مجال الأفلام والمسلسلات أقرب لي لإن أنا عندي خبرة فيه.
إيه؟ آه. أيوه، طبعًا. وإيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة من إن أنتَ تدخل في الحاجتين؟ أنا أنا شايفة إن- ما شاء الله- أنتَ مجتهِد، و وكلامك بيدل إن أنتَ عندك حَماس إن أنتَ تعمل الحاجتين أصلًا. ليه ما فكّرتش إن أنتَ تنظّم وقتك، بحيث إن أنتَ تبقى قادر إن أنتَ تدوّر ت وت وتتعلَّم أكتر في مجال الgraphics، وفي نفس الوقت تعمل free لشغل، يعني شغل الfreelance بيبقى من البيت معظمه، وبيبقى كمان طب ما حلو جدًا، يعني أنتَ مش هتضطر إن أنتَ تنزِل ولا ولا تخرج ولا تتبهدِل من مكانك. هتبقى قادر إن أنتَ تعمله. ليه ما بتحاولش تعمل الحاجتين مع بعض؟
إمم. إمم إمم، ده حقيقي. إمم.
وتحط مثلًا
يعني أنا أ باعمل كده ساعات، بس ي
لنفسك قواعد، أ تمشي عليها. وبالتالي
آه، ما هو ده اللي أنا عايز اسأل عليه.
أيوه اتفضل.
أنا حابِب افهَم كده أكتر، يعني أنا إزاي ما هي نفس ال يعني هي الفكرة، إن أنا لو حاوِلت اعمَل كذا حاجة، أنا هابقى حاسس إن هي برضه يعني أنا محتاج أكمّل في حاجة عشان أنجِز فيها. فموضوع القواعد اللي أنتِ لسه ذاكِراه ده، يعني لو تدّيني توضيح أكتر، إزاي أعمل الحاجة بحيث إن أنا أنجِز، ويبقى الموضوع بيجِيب نتيجة في كل الحاجات اللي أنا باعملها في نفس الوقت دي، ما يبقاش هَدر وقت، أو إن أنا ابدأ من أول وجديد كل اما ارجع ل لمهمة تاني. فلو في أي طُرُق أو حاجات تقدر تفيدني في ال في ال من الموضوع ده ت تقولها لي يا ريت؟